とかが多いですかね。
うん、うん。そうですね。ま、服だったら、ま、服は自分基本的に自分のもので、ま、プレゼントだったら、もう、ほんとに、いもう、なんでもジェネラルに買ってしまうっていう感じですね。
うーん。 なるほど、予算的なところは上限結構決めていかれるんですか？
それが決めてないんですよね、いっつも。
あ、決められてないんですね。
はい、なんか、それも、あの、例えば「ディズニーに行きます」って言って、今日はいくら使いますみたいなことは決めるんですけど。あの、そうじゃなくて、例えば、その、自分で服を買うってなったと、今だったらストレンジャー・シングスの服を買うってなった時に、いくらかの、はリサーチをかけてないので、いくら使うかわかんないんですよ。どれどれぐらいの単価なのかがわかんないから、なんか、その、予算を決められないっていうのはあったりとか、あとは、なんか、その、恋人へのプレゼントだったり、そういったもの、で、こう選択肢が多いっていう時はですね、ま、予算は決めるんですよ。だけど、買っていくうちにどんどん上がっていくんですよね、その予算が、ま、これ、この分働けばいっかみたいな。<laughs>
うん。 はい。 うん。 あ、はいはい。 ああ、はい。 はい。 うんうんうんうん。いや、そうですね、ものすごく、うん、気持ちはね、あの、理解できるんですけど
<laughs> あ、ほんとですか？はい。
はい、そうですよね、まあ、でも確かに服とかで言うと、予算決めないのは特に理由とかがあるわけリサーチしないとか、それは別にめんどくさいからとか、やるただやってないだけで理由は特にない感じですよね？
はい。 あ、特にないですね。ほんとめんどくさいだけですね。
うん、なるほど、まあ、その辺はね、もしかしたらね、単純に、こう、ね、あの、リサーチして、ある程度予算決めればはい、なんとなく、ね、解決できるかもって感じたんですけど
はいはい。 あ、はい。
プレゼントでは予算決めても上がってっちゃうんですもんね。

あ、そうですね、合ってますね。ああ、なるほど。でも、ま、うん、そのぐらいからだったら、全然ね、なんか、も、ほんと、ん、半年前ぐらいから考えられてるとかだったら、う、あの、頭もまいってくるだろうなと思った <chuckles> んですけど、はい。うん。でも時間的にはそんなにね、あの、一般的に、あの、決められてる時間とそう変わりないなって思ったので、はい、やっぱりこう、まあ、なんか欲しそうな物の優先順位をまずは、あの、整理して、書き出してみるとかもいいかもしれないです、見える化してみるみたいな。
はいはい、ああ、うんうん。 はいはい。 <laughs> 確かにそうですね。 うん。 はい。 ああ、なるほど。 はいはいはい。ま、でも、それで言うと、その、いつも書き出してるんですよ。なんかそのはい、あの、言動なので、やっぱ忘れちゃうから、それ思った時にすぐメモするようにしていてでいや、いやいやいやいや、なんか、プレゼントあげるのすごく好きなので、そうゆうのを、ま、やっていて、で、こうやって一覧表にした時に、いや、でも、全部あげたいなってなってくるんですよね。で、なんか、<chuckles> 内容をカットしたりして、でも結局、いやでもこれあげたいなってゆう、その、優先順位がガバガバになっていくんですよね。<chuckles>
あ、書いてはいるんですね、はい はい。 優しいですね。 はい。 なるほど、はい。 なるほど、そうですよね。なんかあれやこれやと考えていくと、やっぱこれも欲しいだろうなって気持ちは、うん、ものすごく分かるので
はい。
うん、そうゆう意味で言ったらね、あの、ある程度こう、まあ、予算を、あの、決めてあげて、予算その、例えば浮く予算
はいはいはい。ああ、やっぱそっか。うーん。 はいはい。
あの、ま、ちょっと浮かせた予算とかで別の楽しみを1つ、うん。
ああ、なるほど。ほ、ふん。
なんか大きな旅行に連れてって、行ってあげるために貯めておく、みたいなのもいいかもしれないですね。
ああ、確かにそれもそうですね。なんか、そうゆう考えは今までしたことなかった、すごい新しい視点です。
はい。 あ、ほんとですか？なかなかね、あの、難しいと思うんで、まあ、ほんと迷ってる、うん、それだけ迷われてるので全然いいとは思います素晴らしいと思います。
あ、<chuckles> ほんとですか。ありがとうございます。
はい。 はい。
うーん、やっぱでも今日こうお話、あの、聞いていただいて、ま、自分で話しててすごい思ったんですけど、もいもまず、あの、ま、しね、優先順位をつけるってゆうのはやっていたので、そこにこう予算を、後付けで加えていくとゆうか、ま、これだけゆうす候補があって、その他で優先順位をつけて、で、そこで予算をつけて、で、余ったよさあの、ところはなんか、おっきい旅行用に貯めてくってゆうのは、あの、も、お互いに、僕もパートナーもウィンウィンなところになれるので、ちょっとそうゆう考え方で、あの、2月の旅行に向けて旅行ってか、誕生日に向けて、あの、用意していこうと思いました。すごいアドバイ えすと、お話聞いて頂いてありがとうございました。めっちゃ、ためになりました。
うん。 うん。 うん。 あ。

はい。あ、確かにそうかもしれないすね。ま、でも、これでも結構絞ってはいるんですが、その、やっぱ、選択肢これもあげたい、あれもあれたいってゆうのがあって、ま、その中でも、これかなみたいなのがだか、でも、あの、いっつも大体、あれもあげたい、これもあげたいってあげてくと、15個ぐらい出てきて、それを5個ぐらいに減らしてるんですよ。
うーん。 うんうん。 おお。 ああ、じゃ、まあ、ん、ご自身では結構頑張って減らしてる方ではあるんですね。
はい、そうなんです。
うーん、実際、すどうですか、それは、あの、プレゼントいつもこうされてて、喜んではくれますか？
そうですね、喜んでくれてる気がしますね。
うーん、ま、そうですよね。ま、きっとそれは、あの、喜ぶうん、喜ばないとなんかちょっとあれだと思うんですけど。
はい。 <laughs>
はい、その辺はリサーチされてるんですか？あの、パートナーの方に対して、「何が欲しいの？」とかっていうのは？
あ、そうですね。それでゆうと、ま、りさ「何が欲しいの？」とかは聞かないですけど、なんかその、自分で考えて、なんか、ああ、これ、この前、ああゆってたなみたいな感じで、いっつも、買うものは決めていて、例えば、この前、寒い、結構すなんか
はい。 うんうんうん。
僕と比べた時とか、一般の人と比べた時に、結構寒がりだなってゆうのに気づいたとするじゃないですか、そしたら、どういった場面で、その、す寒がりってゆうのが出そうかなって考えて、その、今、彼女、いぬワンちゃんを飼い始めたので、ま、これから寒くなってくるってなったら、まあ、散歩の時用のマフラー、散歩の時用のなんか、あの、持ち手があったかくなるる、リードだったりとか、それこそ手袋だったりとか、なんかこう、身を温める用品は絶対使えるだろうなとか、なんかそうゆう風に、言動とかからこう察知してる感じですね。
はい。 はいはいはい。 はい。 はい。 うんうんうん。 ああ、なるほど。確かに、そうゆうかたちでね、普段の言動を察知しながらやってったら、10ごく15個ぐらい出てきそうですね。
そうなんですよ。だから、どうやって、なんかその、もっと、ま、しぼもっと絞んなきゃいけないってゆうところだと思うのどうやって絞っていけばいんだろなってゆうはい。
うんうん。 ああ、なるほど、それは、うん、かなり、うん、難しいところだと思うんですけど、ルールとかその辺は、特になんか例えば、買い物に対してのこのタイムリミットとかは、自分の中では設定は今んところはされてないんですかね？
はい。 はい、はい。 そうですね、まあ、あの 2月に誕生日があるので、まあ、そこでおっきい、あの、プレゼントってゆうかたちなるので、ま、大体、1月中には決めたいなってゆう感じではあるんですけど、ってゆう回答で合ってましたか？